C'est ça et de, heu, jouer t le tri, heu, la pollution et de réduire la pollution, en fait, des emballages.
D'accord, mmh mh.
Ce qui fait que moi, tu sais oui, pardon?
Et est Non, et est-ce que du coup, heu, aussi dans les supermarchés, par exemple, heu, en Europe. Tu peux trouver des fruits qui sont empaquetés avec du plastique. Est-ce que ça, ça se ressent, heu, dans la façon dont les aliments que tu achètes, heu, sont sont empaquetés ou par contre, pas du tout?
Alors, c'est le paradoxe. C'est que tout est hyper emballé. Donc, tu as des quantités énormes, d'emballages, sur les fruits, sur la viande surtout, et tout est recyclé.
Mmh mh. D'accord. Ouais. C'est fou, mmh. Ah! Parfait, alors du coup, oui si c'est en matériel ouais qui est qui est recyclable, heu, il y a du sens. Mmh mh.
Donc, c'est pour ça que tu as d dix poubelles pour recycler. Mais c'est vrai, qu'ils ont une consommation, heu, vraiment à outrance, de d'emballage et de suremballage. Et du coup, heu, en rentrant en France. J'ai pensé différemment, tu vois? Quand, tu pars quelque part, maintenant, je me je réfléchis à quels déchets je vais avoir. Pour pas, heu, tout balancer dans une poubelle et voir ce que je peux recycler ou réutiliser.
D'accord. Mmh mh. D'accord, oui, donc, tu as gardé les habitudes. Ça t'as pas fait finalement l'effet des ah enfin, il y a des poubelles <laughs> sur le chemin. Ouais non, mais c'est super. Mmh.
Eh ben, non Tu vois même pas! Ce que je me dis, bah voilà. Par exemple, si j'emmène des fruits, heu, quelles, heu, quel quelles sera les les épluchures, qu'il y aura? Est-ce que, heu, est-ce que je peux les employ les les réemployer, heu, dans la nature, ça fera du compost ou pas? Est-ce que ça aura un impact, sur heu, où est-ce qu'il faut que je le mette dans une poubelle? Donc, je vais réfléchir à ce que je vais emmener et à ce que, heu, il va me rester dans mon sac, heu, en à la fin.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, mais c'est ça que je pensais aussi, c'est que, est-ce que quand même, ça demande pas finalement, plus de temps? Et est-ce que, ça complique pas un peu plus, heu, bah voilà, au niveau d'avoir toujours un peu des poubelles dans son sac?